हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। यदि, जितने मनुष्य हैं ना, उसके अलग-अलग तरीके के स्वभाव है, जितने भी धरती पे हैं ना। तो परिवार में भी देखो मैं बोलूँगी, जैसे हाथ में 5 उँगलियाँ एक जैसी नहीं है, वैसे परिवार में भी ऐसा है, है ना। किसी को अगर करेला नहीं पसंद, किसी को मतलब अ, सेव-टमाटर की सब्ज़ी पसंद नहीं है। जितने लोग, उतना उनका स्वाद, खाने का भी मन अलग, है ना, पर सबको साथ में लेके चलना पड़ता है।
तो बस ऐसे। पसंद, तो किसी को और पसंद है। जी, सबको संभालना पड़ता है। जी, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि ये मायके का तनाव और सस ससुराल का तनाव, आपको ज़्यादा भारी क्या लगता है? आपको उ डबल अनुभव है अभी तो।
जी। हुँ। हाँ, नहीं, मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता है कि मैं मायके में हूँ, ससुराल में हूँ। मैं स मायके से ज़्यादा ससुराल में जी, जी बिल्कुल फ़र्क नहीं क्योंकि मेरे लिए मेरा ससुराल है ना, वो मायके जैसा अब बन गया है <chuckles> अपने हिसाब से। हाँ, और मैं जब भी मायके जाती हूँ ना, तो मुझे वहाँ जा के ऐसा लगता है कि अरे यार! नहीं, मैं वहीं ही ठीक थी। <chuckles> अब ऐसी परिस्थितियाँ आ गई हैं। क्योंकि देखो जो ये मेरा हाँ, जी।
आपके दोनों घर अपने हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है। हुँ। जी, क्योंकि क्या होता है कभी-कभी कभी-कभी ऐसा होता है ना कि लोगों को अपने ससुराल में ठीक नहीं लगता, अच्छे अ, अच्छा व्यवहार नहीं होता। तो उस हिसाब से आप तो बहुत अ, लकी हो।
हाँ, तब मायके की याद आ जाती है। जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि क्या है कि देखो, मुझे कभी भी मेरे सास ने ऐसा मतलब लगने ही नहीं दिया कि मैं ससुराल में हूँ। सच में, हम 3 ही हैं परिवार में, मतलब अभी मेरी बेटी अभी हाल ही में आई है, थोड़ा-सा ही वक़्त हुआ है 1 डेढ़ साल जितना, पर हम 4 हुए, है ना, 3 से। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा छोटा परिवार है पर सुखी परिवार है, खुशहाल परिवार है, एक-दूसरे के लिए अच्छी भावनाएँ हैं। जैसे मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो बारी-बारी मेरे पति हैं ना, वो मुझे बोलते रहते हैं, "क्या हुआ है, तेरा मुँह क्यों फुला हुआ है?" मेरे सास को भी पता चल जाता है कि तुझे क्या हुआ है, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है, तुझे कोई दिक्कत है? जैसे अभी ही मैं रीसेंटली आपको बोलूँ, मैं काम पे बैठी हुई हूँ, मेरी बच्ची बाहर उठ गई है। वो चिल्ला भी रही थी बीच में, पर मेरे सास को मैंने 1 बार कॉल करके बोल दिया, "मम्मी, आप संभाल लो, मेरा काम थोड़ा-सा बाकी है।" तो वो उसे बाहर पैसेज में मतलब उसके साथ खेल रहे हैं। अभी इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें, है ना।
जी। जी। जी, बिल्कुल। <chuckles> जी। जी। जी।